قصتُه اللي بيثبت فيها إن هو اتظلم، وإن الحق ده حقُّه، والناس دي جُم عليه، حاولوا ينصبوا عليه وحاولوا يكسّروا بيته، وحاولوا يدغدغوه وعشان كده هو بيحاول يدافع عن حقُّه، بس.
آه. آه.
فهي دي مشكلة التاريخ، التاريخ يعني هو مليا مليان دروس ومليان عبَر، بس الفكرة كلها إنه هو ما ينفعش يتاخد at phase value لأن هو مش حاجة ثابتة، هو قصّة، في الأوّل وفي الآخر التاريخ قصّة.
امم، اهم. آه. هو بس، اهم، ما ما عدا مثلًا لو أنت أخدتها من ناس عاشتُه، مش الناس اللي كِسبِت، بس ناس كانت عايشة، برضه؟
ف وحتّى الناس اللي عاشتُه وحتى الناس اللي عاشتُه خلي بالِك أصل مثلًا لو أنتِ بتسمعي قصّة الاحتلال الإنجليزي في مصر، من واحد إنجليزي عاش في مصر، هيقول لِك ده كانوا بيضربونا وبيضحكوا علينا وبينصبوا علينا ومش عارف إيه والكلام ده كلُّه، ولو أنتِ خدتِ التاريخ من من من واحد مصري، هيقول لِك دول كانوا كانوا ناهبين البلد وكانوا بيسرقوا مواردها و، و، و. <tsk> عشان كده بأقول لِك هو التاريخ مش بس من وجهة نظر المنتصِر، هو كمان من وجهة نظرك أنت كشخص، ومن وجهة نظر أنت تبع أنهي ناحية.
امم. <chuckles> آه. امم. امم، طب وهل أنت من رأيك، إن إحنا المفروض إن إحنا نبقى بنحلِّل كل القصص دي وبنشوف ايه ال الحقيقي في اللي بيتقال فيها؟
يعني ما شايف إن ده مجهود ضايع، بصراحة.
ضايع، امم.
لأن زي ما إحنا قُلنا كل واحد هيحكي لك قصّة بمزاجُه، وحتى لو أنت شُفت إن لأ يا جماعة الحقيقة هي كذا، ما حدش مضطّر إن هو يصدّقك، خالص.
اهم. آه، ما حدش مضطّر إنه يبقى مقتنع باللي أنت مقتنع بيه.
عادي، هتطلع بُكرة نتفليكس وتقول لك آآ، إن كُلّ اللي أنت قُلتُه ده مش حقيقي، وإن في الآخر كيفن هارت هو اللي بنى الأهرامات، عادي جدًا عادي جدًا. <laughs>
إيه؟ ماشي.
بس، فمش شرط. <chuckles>
اهم، أنا اتبسطت جدًا، شكرًا جدًا ليك.
شكرًا جدًا، <chuckles> شكرًا جدًا على وقتِك، السلام عليكم.